هاقول لك بُص بصراحة، أنا يعني الفكرة إن أنا وقتها ما خدتش الموضوع بقى تدريجي مثلًا، أو إن أنا أقول لأ، أنا خلاص هاضبّط الموضوع واحدة واحدة، طب هامسك مثلًا الموبايل ساعة قبل النوم أو الكلام ده كلّه، لأ بصراحة حسّيت إن أنا محتاجة آخد يعني إيه زي ما بيقولوا حل من جذوره كده، اللي هو لأ أنا مش ه مش هامسك الموبايل قبل النوم، يبقى مش هامسك الموبايل قبل النوم، فالصراحة وقتها كنت باحاول إن أنا آه، أخلّص بقى كل المسدجات، كل أي حاجة وأنا لسّه مثلًا، إيه على المكتب، بقى قاعدة برّه مثلًا في الصالة على الكنبة أي حاجة، المهم إن أنا أوّل ما أدخل خلاص الأوضة بقى وهانام وبتاع، خلاص الموبايل ده يتضبط المنبه وأقفله على كده، ما شكرًا ما مش هامسكه تاني، وقد كان طبعًا، يعني او طبعًا أوّل يوم أوّل يو
إمم. إمم، جميل. إمم. ق قدرتِ تنفذي ده فعلًا؟
آآ بُص يعني خلّيني أقول لك إن أنا عرفت أنفّذه، بس برضه في نفس الوقت عارف فكرة إن أنا إيه، آآ إن أنا أضبطها أوي يعني بالملي، يعني ساعات ممكن إيه ألاقي Message إيه يا دوبك أنا لسّه داخلة أنام أهو، ألاقي Message مبعوته لي فاقوم باصة بسرعة، فاهم اللي هو إيه
آه، مستنيكِ أما تخشي جوّا. <chuckles>
آه، بالضبط بس ما باخشش، باشوف الMessage من برّه كده اللي هو مين بعت لي، طب خلاص مش مشكلة مش مهم هابقى أرد الصبح، وهكذا برضه طبعًا الصبح، الصبح بقى بقيت إيه أعمل إيه، أصحى أصلًا الصبح أنا بابقى قافلة الموبايل، عملت الموبايل اللي هو قفلت الواي فاي يعني والdata وكل حاجة بحيث إن أنا أصحى
آه، اللي هو ما ييجيلكيش إشعارات بقى.
برافو عليك، ما ابدأش إن أنا أفتح الdata أو الواي فاي غير لمّا أقوم أدخل الحمام، وأتوضّى وأصلي، وأبدأ بقى إن أنا خلاص هاجهز ونزلت وخلاص، أقوم بقى فاتحة البتاع، في المواصلات بقى ممكن أفتح الموبايل لو أنا مثلًا رايحة الشغل مثلًا أو رايحة ال ال الكلية أو كده، وقتها يعني، فخلاص عادي، اتعوّدت إن أنا خلاص بقى، اللي هو خلاص أنا بدأت إن أنا في وقت ضايع، فأقوم بقى فاتحة ال الواي فاي وشايفة بقى كل حاجة كانت فايتاني، بس برضه أوّل بقى إمم، بس هي بقى الفكرة هنا إن أن إمم.
إمم. جميل والله ده. طب خلّيني قبل قبل ما تكمّلي أقاطعِك بس في حتّة هنا، آآ، أنتِ قلتِ لي إنِّك خلاص يعني قدرتِ إنِّك ت تمشي ح ح يعني مع الخطّة الجديدة اللي أنتِ حطيتيها لنفسِك ديّا، مع إن أنتِ بتقولي في البداية كانت صعبة عليكِ شويّة، إنِّك مثلًا بتبقي الإشعارات بتيجي فبترجعي تشوفي شويّة وترجعي، بس قدرتِ إنِّك تنفّذيها فعلًا، طب قولي لي بقى لمّا أنتِ الصبح بقى صحيتِ فعلًا، آآ لقيتِ غيّرتِ نظامِك إنِّك بقيتِ خلاص ما تش ما تفتحيش النت قبل ما تخلّصي ما يعني حاجاتِك اللي بتخلصيها كل يوم الصبح، إنِّك مثلًا تخشي الحمام، تصلي، تلبسي وتروحي الشغل، وبعد كده وأنتِ في المواصلات بقى تبقي تفتحي ال الخطّة الجديدة دي أو ال الروتين الجديد اللي أنتِ عملتيه ده، أنتِ شايفة إن هو أثّر على يومِك أو أثّر على مزاجِك وتركيزِك في اليوم، والّا آآ، هو نفس الوضع؟
إمم. آه. إمم. آه.